Heeh heeh, iya, itu sih memang, eee, di tempat saya memang sifatnya, eee, terbuka juga sih, Mbak, alhamdulillah, jadi memang, eee, kita ngobro heeh, kita ngobrolnya memang udah kayak, eee, temen aja gitu di kantor. Jadi, kadang-kadang kita kalo, eee, apa, ada hal yang mengganjal bisa langsung kita obrolin gitu kan dan kalo ada ide bener, dan kadang-kadang kalo ada ide langsung ngobrol gitu. Jadi mhm, karena memang kita di satu ruangan itu memang satu tim gitu, jadi kadang-kadang kalo ngobrol langsung semua bisa denger gitu. Jadi bisa langsung diskusi gitu kan, langsung ketahuan nih masalahnya apa, dan bisa bareng-bareng langsung cari jalan keluarnya gimana gitu, Mbak. Alhamdulillahnya gitu, jadi kondusif lah gitu, jadi gak gak gak ini gitu dan iya.
Heeh heeh. Oh, iya, untungnya ya, alhamdulillahnya, heeh. Heeh heeh. Oh iya, heeh, langsung diungkapkan ya, mhm. Harus disampaikan, mhm. E mhm. Hmm. Mhm. Mmm, heeh. Iya. Alhamdulillanya, oh, iya, heeh heeh. Gak ada, apa, orangnya ya, kayak gitu kayak, ketimpangan lagi, gitu ya. Ah, maksudnya, yang tiba-tiba, oh tiba-tiba kok naik jabatan nih, gitu perasaan kerjanya sama aja, gitu. <chuckles> Aduh, iya. Heeh heeh, eee, untungnya ada ya, Kak ya. Ya alhamdulillah gitu, semoga sih, eee, nanti dari apa namanya, atasan kita juga, s eee, kedepannya juga nggak ini lah, apa namanya, berubah gitu ya, <chuckles> sikapnya kan hewan dan bisa lebih adil. Iya, dan semoga Kakak juga sendiri kerjaannya selalu lancar gitu ya, Kak ya.
Nah, bener, itu, alhamdulillah sih, bener. Nah, tuh dia tuh, <chuckles> sama, bener, bener. Eh, iya itu, ada ada aja sih kadang-kadang kayak gitu-gitu. Heeh. Iya. Bener. Iya. Bener. Leb iya dan lebih adil lah, ya, buat kita kesempatannya, bener, oke de Sama sama, amin amin, sama-sama, Kak. De terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Iya.
Ya, terima kasih banyak ya, Kak ya buat sharing-nya.